Guarda, uhm, prima andavo a dormire, mhmm, t in generale dopo mezzanotte, tra mezzanotte e l'1 diciamo. Poi ho smesso, ehm, ora sto andando a dormire verso le 11 e mezzo, mezzanotte perché, ehm, appunto, uhm, vo volevo un po' iniziare a svegliarmi anche prima la mattina, cioè prima mi bastavano anche 6 ore di sonno, quindi magari se andavo a dormire a mezzanotte, mi svegliavo alle 6 tranquillamente, però, ehm diciamo che sto facendo un po' questa cosa per svegliarmi per svegliarmi presto, uhm, ma a volte proprio anche se vado a dormire alle 11 e mezzo, poi alla fine mi alzo dal letto alle 8 e mezzo, 9 perché, ehm, appunto sono stanchissima, so veramente stanca, cioè dormo tonto male, ehm
Certo. Insomma ti svegli anche pre t cioè ti ti v ti svegli spesso anche durante durante la notte? O?
Esatto, esatto, sì.
Ho capito. <tsk> Ma invece volevo chiederti, mhmm, ehm, prendi caffè o bevande, che so, eccitanti, magari prima d'andare a dormire ti bevi, che so, una Coca Cola, un Red Bull.
Mh.
Oppure oppure insomma uhm, non pensi che magari questo periodo, così, straordinario, ecco, dal punto di vista del sonno s d dipenda da da da motivi del genere.
Ehm, no, <chuckles> non bevo Red Bull o bevande energizzanti prima di andare a dormire, anzi.
No, ma e anche magari durante il giorno, ecco scusami, mi sono espresso male io.
Mh-mh. No, no, no, figurati.
Caffè o o tè, magari bevi tanto tè, no?
Allora bevo del tè, ehm, ti dirò lo preferisco alla camomilla, perché la camomilla mi fa effetti un po' strani durante la notte, ehm, e il tè solitamente mi rilassa. Guarda un po', ehm, in realtà è una cosa stranissima però uhm, eh già.
Ah, è strano questo, perché avrei detto il contrario. <chuckles>
Eh già, eh già, eh già. Però, ehm, ecco in quei casi faccio un po' così e dormo poi tutta una tirata come ti dicevo e, mhmm
Ho capi